Kasi kaya ko naitanong ay sabi ko nga sa'yo, "'Pag dami ng pagpipilian mo, 'pag hirap talagang pumili." So us dapat limitado lang yun, pumili ka lang ng mga, 1, 2, 3, o hang kahit pa sabihin natin nga hanggang 5, oo, na brand ng isang produkto na pwede mong pamilian. And then, um, pwede mo yang gawin, ah, pwe
Hmm. Oh, okay. Na brand? Ah.
Pwede mo i ano ba ako sa produktong ito? Um, yung effects sa skin, kunwari lotion 'no? Yung scent, yung effects sa skin, o kaya naman ay yung talaga o both? Gano'n. From there, siguro mamimili ka. Another thing is, siguro kung mamimi kung mamimili ka, pwede kang mag-gather muna ng information base doon sa bawat brand. Kasi minsan 'pag sinabi natin yung mga sa marketing, 'no? Lahat yan mabango, lahat maganda, yan ay kung sa online. Iba naman yung sa physical ano, oo. So, isa pa rin yung itatanong ko sa'yo, paano ka ba kung magplano ng pamimili, online ba yan o from a physical store?
Mm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Mhm. Mm.